Oye, cuéntame, me gustaría saber cuál es ese hábito que te ayuda a crecer cada día.
Mira, el hábito que que que me ha ayudado y me ayuda a crecer cada día, es uno que hago todas las mañanas, donde dedico, eh, a la primera hora del día, dedico a meditar un poco, a hacer algo de ejercicio y leer.
Excelente. Wao, muy buen hábito, sin duda, comenzar así con las mañanas, ¿no? ¿Y, mm, puedes comentar un poco de estos hábitos?, ¿qué es lo que te gusta leer?
Mira, lo que me gusta leer, bueno, según sea, el que Bueno, agarro por temporadas, ¿no?, me gusta leer a veces libros sobre relaciones de pareja, psicología, a veces filosofía, estoicismo, eh, historia, política, así de diferentes ahora sí que digo: "Este mes voy a leer, por ejemplo, tal tema", y agarro 3, 4 libros que pueda que pueda, este que me llamen la atención sobre el tema, vaya.
Claro. Ah, muy bien. Muy bien, un poco de todo. Claro. Ah, súper bien, sin duda suena que que te gusta leer un poco de todo, ¿no?, de bastantes temas y, como dices, por temporada, súper bien, y el ejercicio, ¿qué tal?, ¿cómo es esa rutina de ejercicio?, ¿qué ejercicios haces?
Mira, es e la que hago mayormente es caminar a paso muy, muy rápido, este, donde se acelere mucho mi frecuencia cardíaca, es eso, caminar así ininterrumpidamente 20, 25 minutos, o, este, en algunos de los casos hay, pues, esas rutinas que uno puede ver en TikTok o sobre esa de de HIIT de intervalos de intensidad, una cada vez ahí como que 2, 3 minutos intenso, luego descansas 1 minuto o así, a veces le varío, o en algunos casos, en algunos días hago un poquito de lagartijas, o push-ups, como dicen en inglés, eh, un poquito de mancuernas que tengo ahí, tengo varias mancuernas de distintos pesos. Ahí le le voy, pero por lo general, es es caminar a a a a muy a a un paso muy, muy rápido.
Okey. Superbién. Claro. Ah, muy bien. Claro. Ah, superbién, sin duda, yo creo que es un ejercicio bastante bueno. Y y más o menos, ¿qué qué tantos minutos te lleva a hacer, eh, esta rutina?
Pues mira, este, como te comento, es la primera hora del día, y y la hago bloques de de de 20, 20 y 20. Así es como hizo, 20 minutos para meditar, 20 para hacer ejercicio y 20 para leer. E eso no qui no significa que que que en el si en el día tengo oportunidad de hacer un poquito más de ejercicio, pues lo hago, ¿no?, o o o si tengo un poquito leer chance de leer otro otro ratito, pues lo leo, ¿no?, y digo, por la tarde, por ejemplo, ¿no?, pero pero pero este combo de 3 en 1, por así decirlo, pues, me ayuda me ayuda a estar, eh, eh, eh, tranquilo, con mayor energía también, y este, y con la lectura, pues, también, este, a tener ma mayor y mejor criterio también.
Ah, okey, muy bien. Claro. Así es. Guau, sin duda, suena muy bien, y una muy buena rutina de estos hábitos que tienes. Y ahora me gustaría saber un poco de la meditación, ¿cómo es tu meditación? ¿Tienes algún espacio en donde hagas esta meditación?
Generalmente, sí, bueno, la la la hago por acá en salgo de mi recámara, y y me voy acá a la sala, y es ahí como es temprano, es la primera hora del día, ah, me ando levantando por ahí de las 5: 20, 5 más más tardar a las 6 de la mañana.
Muy bien. Claro.
Entonces, este, ahí, yo, pues, dedico espacio, estoy tranquilo, y, pues, cierro los ojos, empiezo a respirar, empiezo a agradecer al al creador del universo por todo lo bueno, e en sintonía de por por todo lo que tengo, por, este, en cuanto a salud, no no necesariamente temas, este, materiales o físicos, este, y ya después, pues, me medito para para interiorizar, y conectarme con con mi ser, con mi alma. Y algunas veces, este, a veces también dialogo con tengo ese diálogo interior.
Claro. Gracias. Perfecto, muy bien. Sin duda suena muy bien, es un buen hábito que tengas esto igual de agradecer, ¿no? Que es muy importante siempre estar agradeciendo también por todo. Sin duda, es es algo muy bueno e esta costumbre que tienes. Y ahora este este hábito que haces todos los días, este, ¿de cuánto llevas con él?, ¿cuándo nació este hábito?
Claro. Este hábito nació el 4 de enero del 2020, después de haber leído un libro, eh, estaba viendo el que se llama El club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, que me lo regalaron. En, na bueno, esos intercambios navideños que se hace en las oficinas. Y y entre Navidad y Año Nuevo estuve leyendo, y, pues, te invita a levantarte a las 5 de la mañana antes de que salga el sol, y viene, pues, e esa, pues, estructura, ¿no? De que la primera hora del día la y medites, hagas ejercicio y leas. Entonces, me llamó la atención así ese esquema. Y pues, año nuevo, vida nueva, pues, con toda el ambi el ánimo perdón y el ímpetu del mundo, pues, inicié este esta aventura que hasta el día de hoy me ha mantenido, ¿no? Igual ha habido flexibilidad porque a veces, este, sales de vacaciones y demás, a veces es ahí modifico un poquito el el hábito, ¿no?
Muy bien. Claro. <chuckles> Así es. Claro. Así es, muy bien, qué interesante, ahora, ¿esta rutina es de todos los días o tienes algún día que si no no la hagas?
No, es de todos los días, todos los días, lo mira, lo que sí puede haber, este, todos los días es la meditación y el agradecimiento, ¿eh?, lo que sí puede haber uno que otro día que de repente no haga ejercicio o uno que otro día de repente que no lea.
Muy bien. Claro. Así es.
Pero el pero el agradecimiento y la meditación es, ahora sí, invariablemente es, todos los días, este, sí ha habido en estos 6 años de repente uno que otro día muy esporádico- esporádico que no he hecho nada, pero en el 99.9% de los días, este, por así decirlo, eh, la meditación está presente.
Perfecto, eso es bueno, eso es bueno que tengas, eh, la meditación de al menos todos los días, ¿no?, perfecto, ¿y y al y al final de tu día llegas a hacer, eh, alguna otra rutina o algún hábito que tengas?
Pues, justamente, como inicio con meditación eh, cierro con meditación también, cierro con agradecimiento y meditación.
Ah, muy bien.
Igual la la la meditación de la noche es más, mm, a lo mejor no no tan larga, digamos, unos 10 minutos, 5 hasta 10 minutos, ahí, conecto, me pone en sintonía, y ya después, este, yo también, em, en ese momento de la noche ya no estoy cerca de las pantallas, procuro, eh, desconectarme de las pantallas una hora, o al menos media hora antes de, mm, de irme a la cama, entonces medito, me pongo en sintonía, pues a la habitación, y y listo a conciliar el sueño. <chuckles>
Perfecto. Claro. Muy bien, qué bueno, qué bueno, ahora, este este hábito, pues, me cuentas que salió dos nació en 2020, ¿no?, ahora, antes de tener este hábito, ¿tenías algún otro hábito que te ayudó a crecer en ese momento?
M m mi mira que no, eh eh, vivía una vida muy rutinaria, muy, este, en piloto automático, si bien es cierto, por momentos, eh, pues de procurar hacer ejercicio, bueno, la lectura, tenía ese hábito, digamos, del 2014 que lo lo empecé a a leer más frecuentemente con más intencionalidad.
Okey. Claro.
Y y y y sí me me está ayudando a a crecer en muchos sentidos, ¿no?, pero no de manera integral como este hábito que lo implementé lo he venido implementando, pues, de del desde el 2020.
Muy bien, excelente, y este hábito, ¿lo llegas a compartir con alguien más, alguno que otro día, o es tú casi siempre solo?
Eh eh, mira, e e es solo este, eh eh, digo, he tenido la oportunidad de de de compartirlo, ¿no?, así como lo estoy haciendo contigo el día de hoy, y y sí a mucha gente le llama la atención, sobre todo, bueno, a a la gente que, eh, ha implementado un poquito esto, no tanto como el combo 3 en 1, eh, la la gente con la que he tenido oportunidad de ahí, y le llama la atención, pues, se da mucho por el tema porque también bajé de peso, pues, en el tema físico, el ejercicio, y me hice más consciente de la nutrición, entonces, fue un cambio muy evidente, de 120 kilos de peso bajé a 90 kilos para agosto del dos mil veinte, yo andaba pesando 90 kilos y hasta la fecha me he mantenido así, ahí ahí variando, este, eh, a veces 88 kilos, a veces 91, por ejemplo, hoy pesé 89 kilos 700 gramos en la mañana
Claro. Muy bien. Oh, muy bien. Wao, claro. Ah, muy bien, wao.
entonces, este, a ahí ando, ¿no?, entonces, la gente, pues, por ahí: "Oye, eh, pásame la receta, ¿oye qué hiciste?", ¿no?, entonces, ahí sí, eh, hay gente que tanto mi esposa, eh, un primo, cuñado así, am amigos ahí, algunos que, pues, se han ido por el tema de de de este hábito, pero por el tema físico.
Claro. Claro, claro que sin duda, ahora sí que cómo dices, no pueden elegir, eh, qué qué agarrar de este hábito que estás teniendo en tu di vida diaria, ¿no? Sin duda es es algo bueno y te está dando muchos resultados, que es lo bueno, ¿no? Y que s los estás viendo. Ahora y, ¿tienes algún truco, eh, para para seguir cumpliendo este este este estos hábitos por la mañana? Y y que y que los mantengas o es tu truco, que digas: "Estoy haciendo esto para que lo pueda hacer y y no abandonar este este estos hábitos".
El el truco es en cuanto me levante en cuanto me despierte, levantarse de la cama lo más pronto posible. No quedarse, eso es y obviamente también pero e eh, y esto también inicia el truco es, cuida bien tu rutina de de de sueño nocturno, o sea, que vayas a acostarte a la hora apropiada y todo apropiado para que tengas un sueño reparador y que no te sea difícil levantarte por la mañana. E ese es el truco que la mayor parte del tiempo lo hago, ¿no? Y levantarme en la mañana, como te digo, a los 5, 7 segundos de de de después de despertar, irme al baño, pegarme este con, b b rr o sea, lavarme así la cara, pues echarme agua a la, eh, a la cara, ahí medio me despabilo. Digo, a veces esto no está exento que, pues, uno tenga que no vaya a una boda, una quinceañera, un evento nocturno es sobre todo los fines de semana, y no te voy a decir que todos los fines de semana salgo y me desvelo, pero pero sí, pues cuando hay esos tipo de cosas, pues, a veces el domingo, por ejemplo, ya me le me ando ando levantando no sé, a las 8:00 o 8:30. Y y este pues ya, pues igual me levanto, ¿no? Como te digo, y dedico, al menos, eh, si no puedo hacer ejercicio o leer, pues, como te digo, la meditación.
Okey. Claro. Sí, así es. <laughs> Muy bien. Claro, guau, sin duda es algo bastante bueno esto esto que me compartes, ¿no? Esos pequeños trucos que sin duda el el descansar y tener una buena rutina de sueño es fundamental, ¿no? Para para llevar a cabo estos estos hábitos, ¿no? Y despertarte por la mañana, sin duda, es algo bastante bueno. Okey, muy bien. Ahora, ¿tú qué le podrías dar a eh, a decir a alguien que quiere comenzar una rutina similar a la tuya? Que busca que busque esa esa rutina, o a lo mejor otro hábito, eh, ¿qué pasos prácticos tú le podrías recomendar a esta persona?
Claro, claro. Pues mira, este, si alguien de trae la intención y el ánimo decirle, ahora sí, como dicen por acá: "Aviéntate al agua", ¿no? Echa da el primer paso, anímate, y no seas tan duro contigo mismo. Roma no se construyó en un día, los cambios no se ven de la noche a la mañana.
Claro. <chuckles> Así es.
Pero si trabajas con paciencia y esas decisiones, esas pequeñas decisiones que hagas día con día, la suma de todos esos esfuerzos al a la postre verás el resultado, ¿no? Y entendiendo que no se trata de que salga perfecto, sino que esto existe un progreso, y ojo pero el progreso no necesaria el progreso no es lineal, hay flexibilidad y entonces siendo paciente y si en este camino si empiezas y llevas 8, 10 días y fallaste 1, no te azotes, no te autoflageles, levántate, y al día siguiente vas a iniciar, no desde 0 sino con esos 7, 8 días que llevas avanzado, y es eso, ¿no? No no no desistas.
Claro. Así es. Totalmente. Muy bien, perfecto. Muy, muy buena recomendación, muy buenas palabras. Y ahora, ¿tú tienes algún otro hábito en mente que te gustaría implementar en tu vida diaria?
Fíjate que ju un hábito que que quiero, este, i implementar, a lo mejor dedicarle tiempo y de una manera estructurada, quizás aprender un nuevo idioma, darme el tiempo de de, eh, apegarme a un hábito ahí de estudio
Ah, superbién.
y y para aprender un nuevo idioma, sí traigo la intención, te soy honesto, pues, por s mis actividades, aho ahorita no lo he integrado
Claro.
pero sí, este, posiblemente ocupe digo, no hay necesidad de esperarte para el primero de enero, como dicen unos, ¿no?, este, vale mal que sea uno puede decir, este, algún día o día 1, ¿no?, y tú puedes empezar mañana, no tiene que ser lunes ni nada, pero, eh, sí, eh eh, ya es es algo que me anda dando vueltas en la cabeza y yo espero pronto ya darle forma y e iniciar con con esta aventura.
Así es. Claro. Muy bien, y este este hábito o esta nueva aventura como dices, ¿cómo cómo te gustaría iniciarla?, ¿cómo sería?, ¿en qué momento de tu día a día lo pondrías?
En la tarde, yo creo que en la tarde dedicarle un espacio. Este, por ahí digamos entre 5 y 6 o 6 y 7, y hacerlo de manera consciente e intencional, yo creo que me ayudaría pues, a avanzar y sobre todo lograr lo que lo que deseo, ¿no? Aprender este, eh, este idioma y a lo mejor, si ya queda implementado, no solo sería el idioma, a lo mejor puede ser otra cosa que que vaya aprendiendo ya que se quede como algo ahí para que sea tipo, eh, mi hábito de aprendizaje, por así decirlo.
Okey. Muy bien. Claro. Así es. Claro, muy bien, sin duda yo creo que lo vas a lograr, vas a intentar acomodar este hábito y vas a aprender el idioma que te propongas, sin duda. Eh, ha sido muy interesante esto que me has que me has platicado, esos ese gran hábito que tienes en tu vida diaria, sin duda es es algo que, ah, son hábitos que deberían tener eh, bastantes personas, ¿no?, desde desde el hecho de meditar, darse el tiempo, de ejercitarse esos 20 minutos al día y que son muy necesarios, ¿no?, y lo que es la lectura igual.
Gracias. Sí, sí, s Así es, así es, la verdad. Y y como preguntabas al inicio, ¿no?: "¿Qué hábito te, eh, te ayudó a crecer en el día a día?". Pues, me ayudó, mira, este hábito, como bien dices, de manera integral, me hace en con mi ser, me me me hace estar más en paz, con plenitud, con templanza, mi cuerpo con más vigor, energía y también, pues, la lectura al nutrir mi mente, pues, me hace tener un mejor raciocinio de las cosas. Entonces, en ese sentido, me ayuda a crecer día con día y me sigue ayudando y y te agradezco por por el tiempo y la oportunidad, y espero que nos veamos pronto, que estés bien.
Claro. Así es. Claro, un placer platicar contigo, un gusto. Hasta la próxima.